بُصّ، أنا مش مش موقف على قدّ ما هو كان شخص كده، كان في واحد زمان أنا كنت كنت زمان باروح التمرين في النادي، وبعد وي ويعني قبل ال كنت أنا واخويا في نَفس النادي، فهو كان بيبقى عنده تمرين من الساعة 16:00 للساعة 18:00 وأنا عندي تمرين من الساعة 18:00 للساعة 20:00، فكنا بنروح نحجز جهاز أنا أقعد عليه ال الأول، بعد كده أروح التمرين واخويا ييجي يقعد بعديَّ، ف <laughs> بالضبط آه، فكان في شخص هناك كان بيبقى قاعد بقى ما كانش موقف كان شخص، كان هو بيبقى قاعد اسمه بِرج، أنا حتى ما اعرفش اسمه الحقيقي إيه، هو كان مِسمّي نَفسه في اللعبة بِرج، كان بِرج ده كان ب دايمًا على طول أي جيم بتلاقي بِرج ده بيكسب فيه، يعني لو في فريق مثلًا 5 و5 هيلاعبوا بعض، بتلاقي بِرج ده كلّه بيتخانق عليه، آه بالضبط، لدرجة إن إحنا حطّينا قاعدة م بِرج مش هيخش م لو هنلعب فريق بِرج مش هيخش مع حد، والأول كان بيتحسب <laughs> بالضبط من بعد بِرج ده، كان كان شخصية يع يعني أنا مش مش فاكر كان هو بياخد جهاز في الزاوية كده م يعني أنا م شخصية خيا زي في الأفلام كده، آه لأ هو ما حدّش يعرفه، كان شخص هادي كده وكان كبير نسبيًا بالنسبة للأعمار بتاعتنا ساعتها، وكان هو بياخد جهاز كده في الزاوية، حتى كان الناس لمّا بِرج ده ما يبقاش موجود تلاقي ال المكان كلّه مِسمّي نَفسه في اللعبة بر
إمم. تمام. حلو أوي. آه بتبدّلوا الشيفات. <laughs> <laughs> آه. آه. الفريق اللي هو فيه هو اللي بيكسب، آه. آه يلعب لوحده. <laughs> آه. ما تعرفهوش شخصيًا. آه. إمم. آه.
آه.
ده ي ودي حاجة أنتم بتتكلموا عليها لحد دلوقتي، واضح أصلًا أنت فاكر الاسم وفاكر القصص وفاكر الموضوع، من الواضح الموضوع كان معلّق أوي معاكم للدرجة دي، و وفاكرينه بتفاصيله وكُلّ حاجة، بتتكلموا فيه ولسه لمّا بتقابل أصحابك بتح قولوا فاكر فلان، فاكر بِرج، فاكر الحاجات دي؟
آه يعني أنا ممكن صحابي ام آه ممكن صحابي من الفترة دي ما باقابلهمش كتير الفترة دي أو كده، بس ه هو كده كده م معلّق في ذاكرتي سواء باتكلم مع حد أو مش باتكلم مع حد، عارف كده الشخصيات الأسطورية اللي بيطلّعوها في الأفلام كده؟ اللي هو بتلاقي واحد ساموراي قاعد واخد زاوية، آه هو بِرج ده كان بالنسبة لي كده.
والّا أنت بس؟ آه. إمم. <laughs> باين. آه، هو ده بالنسبة لك <laughs> آه.
آه بالضبط أ بس أخويا مثلًا زي ما باقول لك كنا بنروح مع بعض، فلمّا نيجي مثلًا نلعب والّا بتاع أقول له: "فاكر بِرج؟"، يقول لي: "هو ده يتنسي؟"، <laughs> ف آه طبعًا ما انساهوش خالص.
فآه يعني واضح إن ده هي الذاكرة كل فموجودة في ذاكِرتكم كلّكم يعني، <tsk> طب أنت بقى حاسس إن أنت في القدام أو لو أنت بقى عندك أولاد أو الكلام ده، آآ، أو تل الذكريات ونوع الذكريات دي هتعرف تنقلها لولادك بطريقة أو بأخرى إن هُم يعرفوا يكَوّنوا ذكريات شبه دي؟
مضبو